عايز أقول لك من الحاجات الصعبة أوي بجد إن أنا باتعامل معاها اليومين دول، حِتّة إن أنا م يعني مش عارف يعني أستمر على نزول الGym يوميًا أو حتى مش عارف يعني أتابع يوميًا كده آآ تمريني، مش عارف أعمل أي حاجة حرفيًأ في الموضوع ده، مع إنّي كنت في فترة كنت منتظم جدًا، بس حاليًا الموضوع صعب ما أكدبش عليك، ومش مش عارف حتى ألاقي طريق إن أنا يعني أكمّل فيه كده وأبقى فاهم، يعني منتظم زي الأول، بسبب يعني الضغوطات كتير وحوارات بتحصل وكذا حاجة بت الواحد بيعملها يوميًا، فالواحد حرفيًا ما بقاش عارف يعمل أي حاجة في اليوم. وبصراحة الموضوع يعني يضايق، يعني حِتّة أنت تبقى مثلًا كنت منتظم وكنت بتعمل كتير و وصلت لLevel كويس أوي، وفجأة كل ده بيبقع منّك، أنت حرفيًا بتتضايق فاهم، وما بتبقاش عارف تعمل إيه، يعني أنت برضه الضغوط أو إنّك حتى ما فيش وقت أو حتى كمان- ما أكدبش عليك- النفسية، كل ده عوامل بتخلّي الواحد مش عايز ينزل أو حتى مش عارف ينزل، فأنت في الأول والآخر مش عارف تتمرن، فخلاص أنت بتحس إن أنت واقع كده فاهم؟
إمم. أها. اهم. تمام. هو بُص عامةً هُو في ناس كتير عامةً ب بتحصل لهم الكبوات اللي أنت بتقول عليها دي. فخلّينا الأول أسألك، هو أنت كنت في مستوى عامل إزاي، ودلوقتي بتعاني مثلًا من قلة مستوى واصلة لإيه؟
بُص هأقول لك، أنا أصلًا يعني، إمم، امم، يعني بدايةً كده كنت يعني بادئها من تحت خالص بقى وكنت يعني لسه ما عملتش أي حاجة ف أو أي تطور فاهم، تاتا تاتا بقى قدرت أضبط أكلي و و ومكملات وِ، وِ، وِ، لحد ما وصلت لLevel أنا حرفيًا ما كُنتش مُتوقع إن أنا هاوصلُه، فاهم حاليًا أنا م ما فيش أنا بالنسبة للأول ما فيش، مقارنةً بقى بالتقدم اللي كنت بأعمله وكل ده و <tsk> حوار وحش، أنا واقع وقعة وحشة و ومش عا حتى مش عايز مش عارف أقول لك إيه والله بس حتى نفسيتي من ساعة ما أنت ويعني جسمي وقع بسبب إن أنا مش عارف أنزل، بقى ييجي أيام أنا ممكن أبقى فاضي فيها ما أنزلش الGym بسبب إن أنا م عارف اللي هو أحبطت بقى خلاص، مش ما عنديش شغف زي الأول، امم، الله ينور عليك فعلًا، هي بالضبط كده، حاسس إن أنا شغفي خلاص راح بقى صفر <tsk> فالموضوع م يعني مش عارف والله أنا ن نفسي أنتظم شوية وأرجع زي الأول وأهتم بأكلي حتى حِتّة الأكل، تيجي الأول كنت تشوفني كنت مضبط أكلي بطريقة جميلة جدًا، حاليًا أنا أصلًا ما بقيتش آكل فاهم ما بقيتش فارقة معايا ولا بقيت مضبط أكلي ولا بانزل الGym فعارف اللي هو ما فيش ما فيش حتى ركن صح في ال في الموضوع كلّه.
إيه. حلو. اهم. فاقد الشغف. بالضبط. تمام. أوكي. اهم. فاهمك. طَب هو أنت لمّا بدأت عامةً ال الرحلة بتاعة الGym دي والتمرين، أنت بدأتها ليه؟
بُص، أنا يعني ما كانش هدفي أي حاجة، يعني كنت باضبط صحتي فاهم، لأن أنا م يعني شُفت إن هي يعني حاجة مهمة إن أنا صحتي تبقى كويسة، لإن أنا كنت برضه باعاني من حاجات كتير بقى وكان يعني فيه مثلًا مفاصل كانت تعباني مش عارف إيه، فأنا ه أنا خدت الGym اللي هو أنا خلاص بقى، أنا هانزله ومش ها مش هاقعد منه غير وأنا عامل يعني فورمة كويسة جدًا. واللي هو أنا ما يعني برضه إحنا أنت تُ طالما بتعمل فورمة طبيعي فما بتوصلش برضه لLevel over فاهم، بس بتعمل Level صحّي، بتعمل Level أنت حرفيًا بتتطّور فيه بتبقى حامد ربنا عليه ده لو استمريت طبعًا مع الأكل مع، مع، مع. بس أنا حاليًا أنا الLevel ده يعتبر بعد ما وصلت له، أنا وقعت تاني يعني ق قلّيت الرُبع كده تحت فاهم، عارف اللي بقيت تلات أرباعه مش مش ر يعني مش عارف والله ولا حتى نُصه أظن يعني. موضوع رخم يعني وموضوع يأثّرعلى ال النفسية، فيخلّي الواحد حتى مش عارف يعمل أي حاجة في يومه، لأن أنت بتبقى مخنوق خلاص فاهم؟
أوكي. اهم. فاهمك. أوكي. اهم طيب، أنت دلوقتي أنت قُلت إنّك بدأت أصلًا عشان أنت كنت خايف على صحتك، فَده بالنسبة لك كان دافع إنّك تِفضل فترة طويلة وبتتمرن لحد أمّا توصل لنتيجة كويسة. فده يودّينا لسؤال إنّك ما كُنتش بادئ بدافع قوي جدًا، فإيه الحاجة اللي جات هدّتك وبدأت س يعني بدأت من عندها الإنهيار يبدأ؟
إمم، بالضبط. معاك حق. هُو بصراحة أنت معاك حق في حِتّة إن أنا مش بادئ بدافع قوي دي، يعني أنا عارف اللي هو أنا حسيت لمّا وِصلت لLevel معيّن حسيت إن أنا بدأت أستعبط، فاهم، يعني أنت معاك حق في النقطة دي ما أكدبش عليك، اللي هو أول فعلًا ما وصلت لنقطة كده أنا كنت عايز أوصل لها، حسيت إن أنا فعلًا ما عادي بقى يعني لو خلّيت بدل ما بانزل مثلًا في الأسبوع ألعب سايكلين مثلًا أو ألعب يعني تمارين أعيدها مرتين في الأسبوع، خليها مرة ويبقى أنزل يومين بس في الأسبوع، طيب لو باعمل الأسبوع تلا يعني في الأسبوع بانزل 4، 5 أيام، ما أخلّيهم يومين وأريّح يوم ومش عارف إيه. <tsk> فحسّيت إنّي بدأت أكسل تاتا تاتا فاهم، بس يعني حاليًا الموضوع برضه اللي زوّد عليَّ حوار بقى الدراسة وبتاع وكده والشغل وِ، وِ، وكل ده بيخلّي الواحد أصلًا ما فيش وقت، فاهم، أنت ما فيش وقت فأنت مش عارف تنزل، حتى لو أنت عايز تنزل، فأنت حتى كده ما بقيتش عارف تستمر على الجدول بتاعك خالص، آآ، لو رُحت يوم في الأسبوع، باروح طبعًا، أنت كل مرة بتروح مثلًا يوم ف يومين في الأسبوع وتغيب أسبوع وتنزل كمان فاهم، فأنا كده أنا في دايرة بتخلّيني أضعف فاهم، مع الوقت. فحتى لو رُحت وبت روح بقى حتى مش قادر، آآ، كل الأوزان بقت تقيلة عليَّ، ف عارف أنت بقى الواحد خلاص وقعت بقى، فكرفت للموضوع، بقيت عمّال إيه بقى إيه أستعبط آه هنا بن يعني هنا بداية الت التدهور بالنسبة لي، من واحد كان بينزل مثلًا 5 أيام في الأسبوع أو ممكن 6 كمان، ليومين، بعد كده يوم، بعد كده ممكن ما أرُوحش.
اهم. أها. فاهم طَب أنت، يعني أنت قُلت ذك أنت ذكرت دلوقتي إن ما بقاش عندك وقت للتمرين بسبب الدراسة والشغل، هو أنت طول الفترة اللي أنت كنت بتتمرن فيها كويس، مش برضه كان عندك دراسة وشغل؟
إمم. والله مش عارف بقى يعني أنا ب يعني بأقول لنفسي السؤال ده برضه، أنا، إمم، يعني مش عارف، إزاي الأول كنت مضبطها و دلوقتي مش عارف أضبطها؟ آآ، طيب إزاي ما مش عارف! باقعد باقعد أقول مش عارف كده كتير في دماغي وما باوصلش لنتيجة، وده بجد يعني والله بأوصل إن أنا فعلًا كده باستعبط أو أنا نفسيتي مش كويسة، فأنا ما بانزلش، مش عارف طيب الدافع اللي كان عندي فين؟! بس أنا بأحاول، أنا بأحاول، فاهم، الموضوع برضه صعب ما أكدبش عليك، حِتّة إن أنت أنا ما أعرفش إزاي كنت عاملها في الأول، أو ما أعرفش إزاي يمكن عشان كانت البداية، أنت كده، كده في بداية أي حاجة بيبقى عندك شغف Over لكن بعدين كل حاجة ب كل حاجة بتهدى.
اهم. اهم.
ما أعرفش والله بصراحة أنا باسأل نفسي السؤال ده كتير، اللي أنت قُلته لي والله بجد، فين الشغف اللي كان مثلًا عندي في الأول؟! ما ب ما ما أعرفش إيه اللي ضيعُه!
طَب هل ال تمام. طَب هل الفترة اللي أنت كنت مُلتزم فيها كان معاك مثلًا أصدقاء أو الناس بينزلوا معاك الGym ودول اختفوا دلوقتي والَّا الدنيا ماشية إزاي؟
إمم، أنت فاهم يعني سألت سؤال حلو كده بالنسبة لي، لأن فعلًا أنا كنت، آآ، في البداية أنا وأصحابي فاهم، بعدين بقى كُلّنا يعني كُلّنا م انشغلنا فاهم، اللي انشغل بقى في الدراسة واللي انشغل في شغله واللي انشغل مش عارف إيه واللي أصلًا يعني ما كمّلش ال من غير أي سبب كده فاهم، فأنا م آه، يعني آه، فعلًا، الموضوع كُنّا في الأول شِلّة كويسة، يعني كُنّا كتير كده وكُنّا مثلًا إيه، لو ده مش رايح تلاقي 2 رايحين، ده مش رايح تلاقي ي ده رايح. فلأ، كُنّا بنجُرّ بعض ونشِدّ بعض شوية. حاليًا يعني أنا رُحنا وأصحابي وأصحابي كلّهم يعني ال2 اللي معايا بيكسلوا برضه، فكُلّنا بنكسّل بقى. فيعني يعني مش عارف ليه هي اتدهورت كده بيننا! مع إننا كُنّا إيه، يوميًا بنروح، حاليًا كُلنّا يُعتبر فاقدين الشّغف للGym والتمارين و <tsk> أو يمكن ب بَقت صعبة، مش هأقول لك امم، أنا مش عارف! أنا م مش عارف أنا هي فُقدان شَغف والّا صعوبة والّا إن أنا مش عارف بقى أوازن وأضبط يومي، لأن أنا باحِسّ مؤخ إحساس مؤخرًا إن أنا اللي مش عارف أضبط يومي، كُنت مثلًا أسيب الGym لآخر اليوم خالص، فباجي آخر اليوم بالاقي نفسي تعبان، طبيعي، فما باروحش.
إمم. امم. إمم. أوكي. اهم. فاهمك. طَب هُو إيه اللي أنت بقى بتعاني منه دلوقتي أو إيه السبب في الندم ده؟ يعني أنت دلوقتي حاسس إن أنت مقصّر أوي بموضوع الGym وأنت محتاج إنك تتغير والكلام ده كلّه، إيه النقطة اللي أنت حصلِت أو إيه الحدث اللي حفّز جواك فكرة بقى الندم ده أو ال الإحساس بالخزي ده؟
جدًا، جدًا. ما أنت إن عارف اللي هو إيه، باقول لك كُنت واصل لLevel كويّس فشايف نفسي عمّال أنزل بقى وال عارف أنت لمّا تعمل تطور كده وتتعب فيه جامد أوي، وفجأة تلاقي كل حاجة يعني بتنزل كده على الأرض قدّامك فاهم، عمّال أخِسّ ومش عارف أعمل أي حاجة وحتى أن أنا ملاحظ إن حتى ما بقيتش آكُل، فاهم، أكلتي قلّت جامد، مع إن أنا وأنا في الGym كنت بآكل جامد أوي، فاهم. حاليًا أنا أنا معتبِر إن أنا أصلًا خلاص يعني، آآ، ما بقيتش ألعب كده Gym فاهم، لمّا أنزل لي مثلًا يوم كل 10 أيام والّا يوم كل أسبوع، ما ده مش Gym ده أنت كده نازل ترفيه أو نازل مثلًا تنشّط جسمك، فاهم. فده ال ده اللي أنا باعمله حرفيًا، ما باعملش حاجة وما بالعبش، ما باتمرنش، ما باكُلش كويّس والحوار بقى لأ، معايا أنا شايف إن أنا بأقع و عارف اللي هو شكلي قدام المراية اتغيّر وبرضه <tsk> آآ، لأ خسّيت، و واضح يعني، حتى على الميزان لا خسّيت جدًا كمان. فكُلّ دي عوامل خلِّتني أحِس بالنّدم بطريقة بُص، فوق الخيال والله!
أوكي. آه. إمم. طيب، هل أنت مثلًا جرّبت، أو كان أو أنت دلوقتي مثلًا في إستطاعتك المادية إنك تشترك مع مدرب شخصي في الGym والّا؟
بُص، بصراحة الموضوع ده أنا ما جربتوش وشايفُه مش مش عارف، مش مش حاسّه خالص فاهم، حِتّة إن أنت أصلًا تبقى مع مدرب شخصي والكلام ده باحسّه سبّوبة و وما باجي يعني أنا هابقى مش مقتنع أصلًا، يعني بقيت بقى ماديًا لأ، ماديًا تمام، بس حِتّة المدرب الشخصي دي أنا باحسُّه سبّوبة كده فاهم، يعني مش حلوة خالص ولا باحس فيها أي حاجة، هي آه بتفرق شوية تشجيع، بس سبّوبة بطريقة بشعة يعني. فحِتّة إن أنت لو حتى فاهم يعني عادي، يعني الواحد لو فاهم عادي، مش محتاج مدرب شخصي ولا محتاج أي حاجة. يعني أنا مش حاسس إن أنا محتاج ديّة، قد ما حاسس إن أنا محتاج أعرف أنظّم يومي، و يعني أشجّع نفسي حتى فاهم، يعني عايز عوامل حتى تشجعني، بادوّر كده اللي هو جسمي نزل، طَب أتشجع يوم ون و10 لأ، وأضبط نفسي يوم أو 2 في الأسبوع والباقي مُن ما فيش وأبوّظ يومي خالص، فكل ده بييجي على مين، على الGym طبعًا.
اهم. تمام. أوكي. طيب أنت ما فيش أي إستعداد مثلًا إنّك تعرف تضبط جدولك؟ وتاني، النقطة بتاعة المدرب الشخصي هي كان الأساس فيها، إن زي ما أنت قُلت هو شوية تشجيع، وده اللي أنت مفتقده على فكرة دلوقتي، يعني أنت كل اللي أنت مفتقده هُم شوية التشجيع، أنت حاسس إن خلاص الحافز الشخصي اللي جواك مش قادر بشكل كافي إن هو يزُق الحاجز الكبير اللي أنت حطيته بتاع أنا كنت فين وبقيت فين والندم ويا لهوي وأنا بطّلت، والكلام الكتير ده كلّه. ف أنت دلوقتي كل اللي أنت محتاجه حد يساعدك إنك تهد الحاجز ده، فأنت ممكن تكون شايفها سبّوبة عشان أنت فعلًا شايف إنك أنت فاهم في الGym وفاهم في الأنظمة الغذائية والكلام ده كلّه، بس أنت مش محتاج أكتر من إن فعلًا حد هيشجعك ويساعدك إنك تتخطى الحاجز ده، يعني خلّينا نقول إلتزامك مع مدرب شخصي أو التزامك مع أصحاب أنت ممكن تكون عرفتهم أصلًا في الGym ولسه بيروحوا، إنه ممكن يكون الحل في إنك تغيّر صُحابك، فاهم، أو خلّينا نقول تغيّر الصحاب بتوع الGym فاهم؟ فأنت محتاج بس حد معاك ي ي يكَسّر الحيطة دي، يكَسّر الحيطة بتاعة اللي هو أنا كنت فين وبقيت فين، لأن اللي أنت وصلت له ده أنت ما وصلتلوش في يوم وليلة، وهتوصل له تاني، بس مش هتوصل له في يوم وليلة. بس.
إمم. إمم. معاك حق. إمم. معاك حق. إمم. ممكن، صح عليه. إمم. صح، صح. طبعًا، أنا باحس إن فعلًا التطور هييجي أصعب، بس بُص هو في في حِتّة إن يعني وجود Coach معين يعني، مدرب شخصي أو فعلًا محتاج آه يعني أشوف زمايل حتى بتتمرن، حاسس إن دي فعلًا هتفيدني. بُص أنا هاعمل بال هاعمل يعني هاجرب، هاجرب حقيقي بالنصيحة دي، ويعني تمام وإن شاء الله تجيب معايا. وحقيقي يعني أنا م يعني أنا عايز أقول لك إن أنت فعلًا يعني أنا ب مبسوط إن أنا اتكلمت معاك، ويعني بجد شكرًا على النصايح دي كلّها، وهاحاول أعمل بيها والله.
لا شُكر على واجب، وأنا موجود دايمًا هنا في أي وقت أنت عايزُه.